يعني ممكن أمسك الموبايل في إيدي وأقلّب في الفيس مثلًا، ممكن ياخُد منّي ساعة، س س ساعة ونُص كده أقلّب، ولو عايز أكلّم حد وكده. فهو يعني م مش هاقول لك إن أنا يعني نموذجي أوي في حتّة اللي أنا اللي أنا قُلته لك ده، إن أنا يعني مسطرة كده وماشي كل يوم على كده لأ، ممكن ف في أيام بيَختَل النظام معايا و ويبقى غصبٍ عنّي ما مش مش هاقول لك إن أنا ماشي زي على سِكّة حديد يعني، واللي أنا واللي أنا عم باقوله لك ده، في أيام بتيجي عليّا بيَختَل غصبٍ عنّي خالص، ممكن يحصل ظرف في العيلة يخلّيني ما يخُشّش سوشيال نهائي وممكن ظرف يحصل لي
إمم، إمم. آه، يوم كده، ده مم أيوه، ده ده حق بالضبط أيوه.
وممكن ظرف يحصل لي يخلّيني قاعد طول النهار على السوشيال ومُرهق وتعبان بقى وأنت عارف الأضرار بتاعة القعدة وأنت وأنت موطّي وقاعد قدّام كمبيوتر وعمّال ت تكتب أو تعمل أو تتكلّم أو كده، فبيبقى شيء مُرهق، يعني أحس أحيانا بيَختَل الموضوع ده. هي عايزة واحد بس يبقى إيه، يحاول يوازن، يقدر ي يضبط الدنيا وده اللي بيحصل يعني أ وأنا شايف إن هي ت تجربة بسيطة، مش مش حاجة صعبة يعني ممكن أي حد يعملها.
فهمتك. إمم. فاهمك، وعايز أقول لك دي كُلّها خطوت حلوة جدًا، بس أنا في الآخر كده كنت محتاج منّك تدّيني مثلًا، آآ 3 نصايح أطبّقهم فورًا. يعني علشان أقدر أو يعني أرتّب من وقتي ما بين السوشيال ميديا وما بين حياتي وحاجة تانية كمان أ لو مش هتعبك، تقول لي أنت هل في برامج بتزعجك فأنت بت
أبدًا، ما فيش تعب ولا حاجة، أبدًا ما فيش تعب ع قُل.
لو في برامج العفو يا باشا، في برامج بتزعجك والَّا حاجة، أنت بت بت ب بتقفل الموضوع ده إزاي عشان البرامج دي ما تزعجكش أو ما تضايقكش، عمومًا في الموبايل يعني؟
آه. الموبايل بيبقى في تطبيقات كده أنت ممكن تنزّلها، بحيث إن هي ت تقفل أي حاجة إعلانات أو أي حاجة تييجي لك مزعجة. آآ، وممكن برضه أنت ب الإشعارات لو أنت مش عايز ييجي لك إشعارات والّا حاجة بتعمله صامت، بتعمله وضع طيران، على حَسَب بقى إيه، يعني الحاجة اللي بتيجي لك. وفي تطبيقات سهلة، يعني أنا عندي خبرة شوية في حتّة التطبيقات دي، بانزّل تطبيقات بتبقى زي بتحمي الخصوصية، بتنزّل بت بتمنع عنّك أي حاجة ممكن زي حاجة اسمها أمان كده أنا كنت كنت بانزّلها زمان لأولادي وليّا على فكرة عشان ما يبقاش في حاجة إباحية تيجي قدّامي. أمّا النصيحة اللي ممكن
كويس. ده أبلكيشن، ده أبلكيشن ده والَّا والَّا ح و
آه، آه، آه. آه تطبيقات. أمّا النصيحة اللي ممكن أقولها لأي حد، أنت عُمرك ما هتستغنى عن السوشيال ميديا. مش مش هاقول لحد مثلًا ما تقعدش كتير وسيب السوشيال والكلام الشائع، العام اللي ممكن ين ينقال من أي شخص لأ، لا غِنَى عن السوشيال مي
يعني أنت شخص شخص واقعي بتقول للناس إن السوشيال ميديا خلاص بقت أمر واقع، اتعلّموا تتعاملوا معاها إزاي، ما تبعدوش عنّها.
بالضبط.

بالضبط. يعني أنا بنقول لك على التقسيمة البسيطة بتاعتي. آه.
إمم، إمم. يعني أنت في الوقت ال في ال في الوقت العادي بعد ما بتخلَّص شغلك أنت بتحاول تقوم تشوف اللي وراك، صح كده؟ تشوف باقي الأسرة والأولاد وال و وأي مصالح أنت مثلًا محتاج تعملها في البيت.
آه. أ اللي ورايا بقى ب على الو ف حسب الوقت بالليل آه. على حسب الوقت اللي أنا سِبت فيه ال ال الكمبيوتر مثلًا وسِبت السوشيال قدّامي. أنا كده خلّصت أهو الساعة 07:00 يعني أعمل إيه؟ ب ب بافطر، إحنا بنفطر بدري. يعني إحنا أنا أسرتي أنا وولادي ومراتي بنقعدوا ونفطروا ب بدري ده ده عادتنا عشان هم بيروحوا المدارس بدري وكده فبنصحى بدري. الساعة 07:00 بتحُط لنا الأكل وبتاع بنفطر والعيال بيفطروا وبينزلوا وبياخدوا ساندويتشاتهم وينزلوا، كده خلاص يعني جات كده ع حوالي م لأ مثلًا الساعة 08:00 08:30 ممكن أرجع تاني أكمِّل شغلي لإن أنا شغلي تقريبًا متواصل على الإنترنت. أرجع أكمِّل شغلي شوية و و واشوف حالي وكده يمكن لحد قبل مثلًا من 08:00 آخُد لي مثلًا 3 ساعات حاجة زي كده، على على الساعة 13:00 بقى. على الساعة 13:00 ممكن بعديها برضك أسيب شغلي وارجع تاني، ممكن أصلِّي بقى. الصلاة بالنسبة لي ديّة شيء من من الترفيه يعني، نوع من أنواع الترفيه والتخفيف. بتبقى صلاة ضُهر أو حاجة زي كده آه، تقريبًا صلاة الضُهر الساعة 13:00 آه، صلاة فباصلِّي الضُهر أ أسترخي خلاص بقى باسيب باسيب باسيب ال باسيب الت الكمبيوتر تمامًا واصلِّي واقعد أستنى الأولاد لمّا يرجعوا ونبدأ نتغدى مع بعض. بعد الغدا برضك ما بارجعش للشغل بقى، ممكن أريَح تاني كمان شوية، أنام لي ساعة، بعد الساعة أقوم كده قبل العصر شوية بقى هنا بقى بيتجمّع مع بعض الأسرة بقى في حتّة ال ال أنت عملت إيه يا حبيبي النهارده في المدرسة، طب إحنا هناكل إيه بُكرة؟ إحنا الحاجات النشاطات اليومية بتاعة أي أسرة والمشاكل.
أو في حياتك يعني كُلّها. أيوه، أيوه. إمم، إمم. كويس. إمم، إمم. فهمتك آه. إمم، إمم. صحيح، صحيح. بالضبط، بالضبط. أيوه، أيوه. أيوه صح. آه. كويس. أنا عاجبني جدًا إن أنت فهمت فاهمك، فاهمك. عاجبني جدًا برغم انشغالك وإنّك شغّال من البيت لأ، أنت بتحاول تفصِل وقت الشغل شُغل وبعد كده بتو بت بتصفِّي كل وقتك بعد كده للمشاغل بتاعة الأسرة أو لل للصلاة طبعًا والعبادات، فدي حاجة كويسة. أنت بتقول لي برضه في وِسط إنّك خلاص بت يعني أو خلَّصت وقت على السوشيال ميديا كمِّل كده وقل لي أنت بتتابع أسرتك إزاي بحيث إنّك توصل ل لكل ال ال الدعم اللي أنت عايز توصّله لهم سواء دعم معنوي أو دعم أيًا كان نوعه يعني؟